Eee, tabii ben kendimi bazen çok sert davrandığım zamanlar oluyor ya da, eee, bu konuda mesela motivasyonumu kaybettiğimde bana destek vermeyen arkadaşlarıma da böyle sert davrandığım oldu. O yüzden o yumuşak geçişler kesinlikle, eee, o sert geçişlerle dengelenmeli ve, eee, ikili ilişkilerde de birbirimizi kırmadan ilerlenmeli diye düşünüyorum. İnsanın kendisini de, eee, bilmesi gerekiyor bu durumlarda. Eee, o yüzden sinirini kontrol etmesi gerekiyor, diye düşünüyorum.
Hıı. Evet. Hımm. Evet. Hı hı. Ki insanın aslında kendisini bilmeli de bilmesi hakikaten, ııı, zor bir süreç olabilir. Yani bir insanın sürekli değiştiğini, eee, düşünürsek eğer farkındalığının yüksek olması gerekiyor. Peki, hiç böyle motivasyonunu ça kaybedip de böyle artık kendi kendine, iii, ayağa kalkamayıp profesyonel destek aldığın bir an oldu mu?
Tabii ki. Iıı, yani sanırım o kadar derin bir şekilde motivasyonumu kaybettiğim hiç olmadı çünkü ben mental olarak kendimi olabildiğince hırslı ve azimli bir şekilde yetiştirmeye çalıştım çocukluğumdan beri. Özellikle biraz da ailenin de getirdiği baskıyla beraber aslında, o baskıyı biraz daha dönüştürüp, eee, motivasyon olarak kullandım kendime ama
Hıı. Hıı. Evet. Ya, sen bayağı bilinçli yaklaşmışsın. Hı hı.
Olabildiğince, evet. Mümkün olduğunca öylesine yaklaşmaya çalıştım çünkü öbür türlü olsaydı kendi sağlığıma bile zarar verebilecek kapasiteye ulaşabilirdi o baskı. Tabii. Eee
Diyorsun. <chuckles> Peki "ailem" dedin. Eee, burada sen motivasyonunu herhangi bir konuda kaybettiğinde ailen arkanda oluyor mu?
Evet.